Yo creo que, bueno, ahora que que lo planteas así, eh, sí, sí es algo que que pudiese intentar, eh, pues, sí, poco a poco, como como lo mencionas, precisamente para no como que no dedicar todo mi tiempo ni ni todo mi mi <chuckles> presupuesto en en una sola actividad y y tratando poco a poco. No lo había considerado hasta hasta ahora que que lo dices, porque si, eh, como te digo, la verdad es que, sí, me me bloqueaba de inmediato, ¿no? De repente venían estos pensamientos y y yo cedía por por completo, pero ahora que que lo mencionas, creo que es algo que que puedo hacer, creo que es algo que que puede funcionar y y bueno, en la medida de de lo posible lo lo voy a intentar ahora que que surja nuevamente como que esa idea de de algún emprendimiento que que pueda tener, porque sí, eh, creo que es es una buena forma de comenzar.
Ujú. Sí. Ujú. Okey. Ujú. Sí, claro, trátalo y y no vas a perder mucho y pero el lo que vas a ganar es bastante, porque tal vez te vas a dar cuenta de que, sí sirvió, voy a seguir invirtiendo, ahora voy a invertir un poco más, voy a invertir más tiempo, voy a hacer otro curso y eso ahí, eso es como una cadena, ¿no? Como una bola de nieve que va creciendo, pero el primer paso siempre es importante como animarse a darlo, ¿no? Y también fíjate, hablando de la el otro aspecto que me comentaste al principio, que lo que sueles descartar, hablaste de la pintura y un comentario bien importante que dijiste: "Que tú en el colegio, que no eras de pronto bueno con las paletas de colores, o que, eh, no no no te llamaba la atención". De pronto no encontrabas como la motivación suficiente, eh, el profesor, tal vez de pronto no era tan bueno y te hizo como tener esa idea de que de que no, no eras bueno tú por por y no eras, y no eras tú, sino era él. Entonces, tal vez tratar también en la parte creativa, métete a un curso de pintura o en línea, mira videos de YouTube, para ver si de pronto algo sencillo, algo que está como digamos, más ajustado, ¿no? a la a la vida de hoy, que todo es online, eh, muchas plataformas, muchas herramientas que puedes encontrar en aplicaciones que te ayuden, tal vez a desarrollar esa creatividad que tú crees o tienes la idea de que eres malo por algo que te sucedió en el colegio, pero no lo has tratado, no lo has conseguido ahora. ¿Lo pudieras hacer?
Sí, fíjate que que ahora que que lo mencionas, pues, me me doy cuenta de que en realidad no lo no lo he intentado y simplemente como que me he bloqueado por por pensamientos o por anécdotas anteriores, ¿no? Y al final, eh, pues, uno uno termina cambiando y y siempre se se pueden aprender ese ese tipo de de habilidades con con un poco de de esfuerzo. Y y digo, al final de cuentas si
Ujú.